Bạn ơi, mình đang sống trong một đại gia đình, vừa có ba mẹ già, rồi có chồng, có con, thì á mình thấy là mọi người á đặt kỳ vọng vào mình quá nhiều. Họ họ coi là mình là người có thể giải quyết được mọi vấn đề nên rất là tin tưởng mình, cái gì cũng mong là mình sẽ là người đứng ra giải quyết. Và khi mà mình thấy ờm, khi mà mình thấy người thân mong cầu mình như vậy, mình hổng có biết cách nào từ chối hết, cho dù đó là cái thời điểm mà mình bệnh cũng khá là là nghiêm trọng, hay là trong lúc mà công ty nó đang có những cái công việc dồn dập, dồn dập thì mình cũng hổng có biết làm sao để từ chối luôn á. Cái, kiểu, giống như là người cũng là người quan trọng, ờ, là người coi gia đình là quan trọng nhất á, nên khi mà gia đình muốn mình làm cái gì cái là mình ôm vô mình làm hết trơn. Đó, thì nó ảnh hưởng tùm lum hết, tại vì ôm đồm nhiều thì mình cũng tự nhận thấy là sức khỏe mình đi xuống nà, quỹ thời gian mình có hạn thì, ừm, mình làm một số việc thì mình làm nó sẽ trở nên là gấp gáp rồi không chất lượng được á. Thì mình hổng biết là bạn có thể cho mình lời khuyên, có cách nào để mà mình có thể nói được cái lời từ chối đối với những cái việc mà không quá quan trọng ở trong gia đình hay không?
Ừm. Ờ. Ừm. Ưm ừm. À, mình cũng tương đối hiểu cái tình huống của bạn, là do người thân bạn họ đang mong muốn là bạn sẽ đồng ý giúp bạn giúp giúp họ, tại vì bản thân bạn đã là người ôm đồm mọi việc. Thì mình cũng muốn hỏi bạn một số câu hỏi để mình có thể hiểu rõ hơn về cái vấn đề của bạn nha.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, bạn hỏi đi.
Ừm, vậy thì những cái người thân đó của bạn là ai? Là chồng, là con? Mà, kiểu, cái mối quan hệ của bạn đối với họ thường là như thế nào? Kiểu, ngoài chồng con ra thì có những người thân khác hông?
Thì sống chung á mà hay nhờ mình nhất á là có ba ruột, mẹ ruột, thì, ờ, ba là già rồi, mẹ thì Alzheimer. Rồi, có chồng với lại con, thì con mình là con trai nên hai cái người đó hay nhờ những cái công việc mà họ tự cho là, ừm, phụ nữ thì làm tốt hơn. Đó. Ờ. Ví dụ như là mua cái quần cái áo thì cũng phải muốn là đi chung với mình, trong khi cái đó mình tự giờ mình ngồi mình nghĩ lại, mình thấy cái đó tự đi mua cũng được mà trời. Nhưng mà khi mà muốn mình đi mua áo quần chung cái mình cũng sắp xếp thời gian mình đi, chứ mình hông biết từ chối. Còn ba mẹ á thì cái này thì nói ra thì nó hổng phải là trách nha, nhưng đại khái là khi mà những cái bậc sinh thành, họ là cha mẹ của mình thì họ tự cho là có cái quyền biểu mình làm cái gì thì mình phải làm cái đó. Mà mình thì cũng thương ba mẹ nữa, mình hổng muốn ba mẹ buồn, thế là mình nhận lời hết. Nên có những cái việc nó rất là nó rất là tào lao luôn, ví dụ là "Ờ, con ơi, mua giùm cô hàng xóm" cái gì, cái gì, cái gì, nó hông có liên quan gì luôn á, ừm. Hoặc là "Con ơi, ra sân bay đón giùm cái bác đó, mà bác đó là bạn của ba á. Ờ, bác đó từ Đà Nẵng vô chơi, con ra sân bay con đón giùm ba được hông?" Mà trong khi mình có em gái nhưng mà có điều em gái hông có sống chung, em gái lập gia đình thì ở cái quận khác. Nhưng mà ba là hông có bao giờ kêu, ba chỉ đổ hết lên mình, cái gì cũng kêu luôn. Và thậm chí, ờ, ra phường nhận cái, a, thông báo, a, tuyển sinh lớp một cho cháu, cháu thì hông có ở chung nhưng mà hộ khẩu thì ở đây á, cũng kêu mình nữa chứ hổng có kêu em mình chạy qua lấy gì hết trơn. Nhưng mà cái cái khó khăn vậy nè, mình hông có kỹ năng từ chối á. Nên bây giờ cái cách nào để từ chối mà ba mẹ hổng buồn? Rồi cách nào từ chối mà chồng với con hổng có buồn? Còn mối quan hệ thì tốt tại vì mình rất là chiều chuộng mọi người, nên gia đình mình hòa thuận vui vẻ lắm. Nhưng mà mình lại lo vậy đó, lo là nếu mà mình từ chối thì hổng còn vui nữa, ờ.
Ừm. Ừm. À. Vậy hả? Bạn ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À! <laughs> Ừm, ừm, ừm. À! Ôi! Vậy Ừm. Ừm. Thì nó lại không còn vui vẻ. À. Ủa, vậy thì họ yêu cầu bạn giúp bởi vì họ thực sự là họ cần bạn, giống như là chồng, ờ, chồng với lại con của bạn, họ muốn mua cái áo cái quần, họ thực sự là họ cần bạn đi để gợi ý để giúp họ, hay là họ đã quen vì bạn sẽ luôn đồng ý với họ và bạn sẽ luôn giúp họ?
Mình sợ vậy. Ừm hứm.
Kiểu, nhất thiết cần thiết cần có bạn hông?
Ờ. Hồi xưa, hồi lúc mà mới được nhờ á thì mình cũng có cái niềm hạnh phúc là mình sống có ích với người khác, nhưng mà lâu dần có những thứ nó hổng có đáng, cái mình lại cũng có cảm giác là chắc là do mình đã quá dễ dãi hay sao mà bây giờ chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng kêu mình hết trơn á.
Ừm. Ừm.
Ờ. Có khi nào vậy hông ta? Có khi nào chồng con mình riêng cái quần, cái áo thôi cũng kêu mình á là ở cái vế 2 mà bạn mới đề cập hông ta? Là họ đã quen với sự hiện diện của mình á. Ờ, có thể vậy lắm luôn á. <laughs>
Ừm, ừm. Ờ. Ừm. Bạn có khi nào bạn đồng ý một cách miễn cưỡng mà sau đó bạn cảm thấy bạn khi mà bạn đồng ý miễn cưỡng như vậy với những cái lời yêu cầu từ phía gia đình, từ phía người thân của bạn á, thì bạn cảm thấy mệt, bạn thấy căng thẳng, mà có khi có khi nào bạn bực bản thân bạn bởi vì bạn đồng ý với việc đó hông?
Ừm. Có. Khi mà mình mình nhận lời mình làm á thì á nếu như mà những cái công việc, gọi là, ba mẹ nhờ hoặc là chồng con nhờ toàn là những việc bất thình lình nó đâu có kế hoạch gì đâu. Đó, thành ra nó sẽ xen ngang xen ngang cái công việc mà mình đang làm, đang phụ trách đó là công việc để kiếm tin kiếm tiền á, kiếm tiền sinh sống thì nó xen ngang cái thế là mình dời cái công việc mà của công ty mình, mình đem mình dời xuống mình thức khuya mình làm. Chứ công việc công ty là mình hông có thể bỏ rồi và cũng không thể trễ deadline rồi, nhưng mà mình đã xài cái thời gian ví dụ như từ s ừ, mình có một số cái công việc phải làm ban đêm, ừm, và cũng có lâu lâu mình được nghỉ một số cái buổi sáng, cái tính chất công việc mình nó như vậy. Thì nếu như mà công việc xen ngang mà trong cái lúc mà mình cần phải làm việc công ty thì mình sẽ để cái việc công ty đó chậm lại một bước, mình giải quyết cái công việc cho người nhà của mình, xong rồi mình thức nguyên 1 đêm tới sáng hôm sau luôn để mình hoàn thành công việc công ty. Và trong cái lúc mà thức đêm đó chính là cái lúc mà mình mình cảm thấy rất là buồn, mình tự trách bản thân tại sao mà có những việc người khác có thể tự làm được mà mình cũng ôm vô mình làm, để rồi bây giờ mình thức đêm một thân một mình để mình gồng gánh cái công việc này mà lại ảnh hưởng tới sức khỏe như vậy. Lúc đó mình trách là mình trách bản thân mình, hông có quyết đoán để từ chối.
Ừm. Ừm, ừm, ừm, ừm. À. Ừm. Thế ưu tiên gia đình. Ờ. Ừm. Ừm. Ờ, thế là thành phải trách bản thân.
Nhưng mà thực sự bây giờ mình cũng hổng biết là nói lời từ chối như thế nào luôn á.
Ừm, ủa, vậy thì có bạn có phải cái môi trường bạn hồi nhỏ của bạn như thế nào? Cái môi trường gia đình của bạn có đang kỳ vọng hồi nhỏ á, họ có kỳ vọng là bạn phải nghe lời hay là họ có kỳ vọng là bạn phải làm tròn cái trách nhiệm của bạn đối với gia đình hông? Cái môi trường hồi nhỏ á.
Ừm. Tuổi thơ của mình á là được nuôi dưỡng, được trưởng thành trong cái gia đình mà đứa con ngoan là đứa con phải nghe lời cha mẹ. Ờ, và cũng không được phép bày tỏ ý kiến cá nhân, thậm chí ví dụ như mình nói: "Con không ăn trứng đâu, hôm nay con muốn ăn cơm không." Là mình sẽ bị phạt, tại vì: "Ba mẹ cho ăn cái gì thì ăn đó đi, không được nói con thích cái gì." Đó là cái câu mình bị nhớ mình nhớ tới giờ luôn, tức là gia đình mình là cái kiểu là phải nghe lời, nghe lời người người lớn, là phải nghe lời á và mình mình lớn lên trong cái môi trường như vậy, thì ba mẹ mình dạy là cũng hông có dạy cái gì tầm bậy tầm bạ nhưng mà quá nghiêm khắc, đặc biệt là đã là con thì không có được ý kiến ý cò, phải nghe lời ba mẹ 100%, ý kiến ý cò ở đâu thì hổng cần biết nhưng mà rơi với ba mẹ là tuyệt đối không.
Ừm. Ồ. Ồ! Ờ. Rồi. Ừm, ừm, ừm, rồi, thì mình cũng đang tương đối hiểu được cái vấn đề của bạn nha, là khi mà người thân bạn đang sống trong một gia một đại gia đình là có ba mẹ, chồng con thì họ đang thường xuyên là họ nhờ bạn những cái công việc mà nó thực sự phải gọi là, không quá là cần bạn đích thân làm, đó giống như là hàng xóm nè, rồi, ờ, con của em bạn, bạn bè, rồi, à, mua cái áo, cái quần cũng nhờ bạn, cái thành ra là nhiều khi là bạn phải tạm gác cái công việc ở trên công ty của bạn để bạn hoàn để bạn hỗ trợ cho gia đình. Thì nó cũng có một phần cái lý do nữa là có thể là do bạn lớn lên ở trong cái môi trường hồi nhỏ là do ba mẹ đang, ờ, kỳ vọng bạn là phải, ờ, nghe lời ba mẹ, phải ờ, ừm, ấy gia đình thì mình có thể mình sẽ đưa ra cho bạn một vài lời khuyên thì bạn nghe thử xem có hợp lý với bạn hông nha?
Ừm. Ừm. Ừm. Bạn bè. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừ, mình chờ nghe nè.
Ừm. Thì đầu tiên là bạn, ừm, thử đi tìm hiểu cái lý do của bản thân khi mà bản thân mà khó nói không, khi bản thân khó nói lời từ chối, giống như là bạn sợ là làm tổn thương người thân? Hay là bạn sợ là cái không khí hông còn vui nữa? Hay là sợ bị hiểu lầm là mình sống vô tâm với gia đình? Rồi hay là hay ờ, hay là bạn sợ là do, hay là do cái thói quen từ nhỏ của bạn? Thì bạn hãy nhận diện cái nguyên nhân chính giúp cho bạn, ừm, hông có nói lời không được. Thì bạn nhìn rõ vậy á thì nó mới dễ dễ thay đổi, ờ, bản thân mình á. Ừm, nếu như mình có tìm hiểu.
Ừm. buồn. Ừm. Ờ. Đúng rồi, có nỗi sợ đó thiệt. Ừm. Ừm. Ờ, như vậy thì cái nỗi sợ đó là đúng hết, có đầy đủ luôn mấy cái bạn liệt kê luôn á, sợ người thân buồn, sợ không khí gia đình hông còn vui nữa. Ờ, thì khi mà có những cái nỗi sợ như vậy thì mình làm sao để dẹp cái nỗi sợ?
Ừm. Đủ hết luôn hả? Ừm. Ờ, bạn hãy đặt cái ranh giới rõ ràng của cho bạn nhưng mà một cách nó tôn trọng, giống như là bạn xác định cái phạm vi cho cả bạn, giống như là mình nói mấp mé với gia đình luôn là cái việc nào bạn có thể giúp được, mà cái việc nào bạn hổng giúp thì bạn xác định rõ cái phạm vi. Giống như là bạn ưm, mà bạn nói, a, nói thẳng nhưng mà bạn nói nhẹ thôi, nói nhẹ nhàng thôi, tập trung vào cái năng lực chứ hông phải là tập trung vào cái cảm xúc, là "À, mọi người nhờ con quá, con mệt." Mà bạn hãy đưa ra một cái ranh giới là thời gian nè, giống như là từ bây "Hôm nay là con có công việc của công ty, thì hôm nay con bận thì con có thể đặt từ đây, đây, đây, đây", rồi sức "Dạo này con mệt" hay "Dạo này con bận, con khỏe như thế nào đó", rồi "Tiền bạc của con như thế nào." Nói chung là bạn giải thích để cho người thân đang hiểu rằng bạn từ chối hông phải vì bạn vô tâm, mà là có cái công việc của bạn có cái công việc của bản thân mà cũng như là bạn cũng cần thời gian để bạn chăm sóc bản thân bạn nữa.
Ừm, ừm. Ừm. Ai? Ừm. À, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, được quá ha! Như vậy thì cũng, ờ, phải biết bày tỏ ra chứ im im rồi cứ gồng gánh làm thì thực sự là hổng ổn ha! Bày tỏ bằng một cái điệu nhẹ nhàng và hướng về người ta chứ hông phải là từ cái cảm xúc của mình, cái này được nè, cái này được, ừm.
Ừm. Đúng luôn. Ừm, ờ, thì nó cũng có cái là bạn phải hỗ trợ bản hỗ trợ cái cảm xúc của chính bản thân bạn, đó là bạn cũng phải giảm cái cảm giác tội lỗi khi mà bạn từ chối nữa. Thì tại vì từ chối nó là cái quyền của bạn mà, bạn cũng hiểu là thực sự là họ cũng đâu có nhất thiết là phải bạn làm mới được, những cái công việc như đó thì cũng đâu có nhất thiết là ph bạn làm mới được đâu. Bạn hổng có trách nhiệm là bạn phải giải quyết hết mọi vấn đề của người khác. Ừm, thì bạn cố gắng là cân bằng cái cái
Ừm. Ờ. À. Ừm. Ừm, như vậy thì tâm niệm tâm niệm là bản thân mình có cái quyền từ chối đó, mình phải tâm niệm như vậy. Ừm.
Ừm, đúng rồi, cân bằng cá nhân với lại nhu cầu của gia đình nữa thì bạn thấy như vậy cũng được hả? Được hông? Bạn có áp dụng được hông?
Ừm. Được, được. Mình sẽ cố gắng tập cái chuyện là tâm niệm bản thân mình có quyền từ chối nè, rồi còn cái chuyện mà nói cái cái những cái gương khó khăn của bản thân, ờ, mà có thể không có nhận cái công việc đó thì mình sẽ dụng liền được, còn tâm niệm thì mình sẽ rèn từ từ. <laughs> Ừm, những cái điều bạn khuyên là nó có ích với mình á, mình sẽ áp dụng được á. Ừm, cảm ơn những điều mà nãy giờ, ờ, bạn chia sẻ với mình và cũng rất cảm ơn cái thời gian bạn đã ngồi lắng nghe mình nha!
Ừm. Ờ, nói mấp mé thôi nha. Hừm. Ừm, rồi, mình chào bạn nha!
Ừm, chào bạn.